ถูกต้องเขาก็ต้องเรียนเพิ่มอยู่ดีหรืออาจจะต้องทำงานใน ใน เขาเรียกว่า ในแผนกนั้น ๆ ให้เชี่ยวชาญ ให้มีประสบการณ์สักประมาณ สองสาม ปี ถูกต้อง
อืม อือฮึ ค่ะ อืม เขาก็ต้องเลือกไปอีก ค่ะ ค่ะ อ๋อ ใช่ 2.5 ปี นี้มันแค่แบบพื้นฐานไหม ใช่ไหมคะ? อืม
ใช่ ที่เนี้ย ใช่ ค่ะ นี่ นี่ คือ เจอไงคะ ก็เลยมองว่า เฮ้ย มันค่อนข้างที่จะยากลำบากในการทำงาน มากเลย เพราะว่า น้องที่เจอเรียนจบมา 2 ปีครึ่งเนี่ย คือแทบจะทำ อะไร ไม่คล่องเลย อย่าง การเจาะเลือด การแบบให้น้ำเกลือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขา ไม่ คล่องเลยเพราะว่าต่างจาก
อืม ค่ะ <clears throat> ค่ะ เข้าใจ อืม แล้วคุณคิดดูดิเราก็ฝากชีวิตไว้กับคุณ <chuckles> ฝากชีวิตไว้กับน้อง ๆ อะ
ต่างจากแบบเด็กที่เรียน 4 ปีอะ เพราะว่า 4 ปีเนี่ย เขาฝึกหัตถการไงคะ เขาฝึกจนเขาคล่อง แล้วเขา ก็พร้อมที่จะทำงาน แต่อันนี้ เขา จบมาด้วยความ ทฤษฎีเขาเป๊ะ แต่ปฏิบัติเขายังไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือ ใช่
เออ อืม อา ค่ะ อืม สุดท้ายคุณก็ต้องไปเก็บชั่วโมงบินกับ เอ่อ คนไข้ เออ ค่ะ เข้าใจ เออ ค่ะ อีก 5 ปี คุณก็ อีก 5 ปีคุณก็เป็นเหมือนแบบ เออ เป็น Senior อะไรอย่างเงี้ย แล้วครอบครัวล่ะคะ มีไหมการวางแผนการ ครอบครัว อืม
อะไรประมาณนี้ ใช่ ใช่ ประมาณนี้เลย ใช่เนาะ ค่ะ ใช่ ๆ ครอบครัวเหรอ? คือเรื่องครอบครัวเนี่ย คือมีแฟนค่ะ ตอนนี้มีแฟนก็คบกันมาเกือบ 11 ปีแล้วค่ะ แต่ไม่อยาก ลูกเลยค่ะ <chuckles>
ค่ะ ๆ ฮะ <chuckles> ค่ะ อา ไม่อยากก็ไม่ต้องมีค่ะไม่เป็นไร <laughs> จริง ๆ
ค่ะ ใช่ มองว่า มองว่าไม่มีลูกดีกว่า แล้วก็อยู่กันไปแบบนี้ดีกว่า ใช่ แต่ แต่ก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้รังเกียจที่จะมีลูก ถ้ามีก็มีได้ แต่ว่า เราไม่มีดีกว่า <chuckles> ใช่ค่ะ
อืม ค่ะ ๆ ดีค่ะ คือ ค่ะ ๆ อา อา ค่ะ เราอะเป็นคนที่สนับสนุนให้เป็นตัวของตัวเองอะ หมายถึงว่าถ้าคุณจะไม่อยากมีก็ไม่ต้องมีค่ะ เออ เดี๋ยวคนอยากมีก็มีไป คือรำ เรารู้สึกว่า คุณไม่จำเป็นต้องคาดหวังว่า เฮ้ย ในอีก 5 ปีข้างหน้าฉันจะต้องมีครอบครัว มีลูกนะ 1 2 3 4 นะ จะต้องมีแบบ บ้านหลังนี้เพื่อให้ลูก อะไรอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบ มันเป็นอะไรที่คุณตายตัวเกินไปอะ ตามสังคมเกินไปอะค่ะ คุณควรเป็นตัวของตัวเอง แล้วก็ไม่ว่าสังคม หรือพ่อแม่เราจะพูดด้วย ต้องมีหลานนะ หรืออะไรอะ แต่ว่าในเมื่อคู่ของคุณน่ะ ตกลงกันแล้วว่า มันจะเป็นอย่างนี้นะ เออ ก็ ก็ตามนี้ค่ะ ก็ตามนี้ เออ แล้วก็เอาอะไรก็ได้ที่มีความสุข อีก 20 ปีข้างหน้าคุณเนี่ยมีความสุขอะ เอาแบบนั้นเถอะ อืม ค่ะ
ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ ๆ ถูก ถูกต้อง อ่า ใช่ ๆ อือ อือ อืม ใช่ค่ะ เห็นด้วย จริง ใช่ ๆ ใช่ค่ะ เพราะว่าเราก็มองว่า คนที่เขามีครอบครัวมีลูกเนี่ย เขา เขา เราเข้า ใจ เขามีความสุขในแบบของเขา แต่การที่
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ